อืม อย่างงี้นี่เอง โอ้โฮ เอ่อ พอฟังแล้วก็เห็นภาพเลยค่ะ ก็จะเป็นการคุยกัน แล้วก็วิดีโอคอลหากันใช่ไหมคะ? แล้วก็เป็นการแชร์ในการแบบกินอาหารแต่ละมื้อให้กันฟัง โอ้โฮ การ ที่เรากินอะไรมา หรือเจออะไรมาแปลก ๆ เนี่ยค่ะ ก็จะทำให้ลูก ๆ อะค่ะ ตื่นเต้นได้เสมอเลยใช่ไหมคะ? อันเนี้ยค่ะ ก็น่าจะพอทำให้หายคิดถึงได้บ้างแล้ว แล้วถ้า ใน ในอารมณ์ที่แบบว่าคิดถึงมาก ๆ กว่านั้นล่ะคะ ทำยังไงล่ะคะ โทรคุย ก็ไม่หายคิดถึงอะ มีวิธีอื่นอีกไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ คือถ้าเกิดว่า มันเริ่มคิดถึงมากจนฟุ้งซ่านอะค่ะ มันทำอะไรไม่ได้ เราต้องทำงานค่ะ เพราะ ว่า เอ่อ เรื่อง ใช่ ทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้ ทำงาน อ่า ใครจะให้ทำอะไร ก็บางทีอะมันอาจจะหมดเวลาช่วงเวลาทำงานแล้วอะค่ะ แต่เราก็ไม่อยากว่าง อย่างเงี้ย เราก็จะแบบทัก เริ่มทักไปถามแล้ว "ใครมีอะไรที่ยังไม่เสร็จจะให้ทำไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เราจะเอามาทำเอง หรือว่า โอเค ถ้าใครไม่มีอะไรให้ทำแล้วจริง ๆ อะ เราจะออกไปข้างนอก ออกไปใช้ชีวิตให้มันลำบาก ๆ หน่อยอะค่ะ มัน จะ ได้หายคิดถึงบ้าน
ค่ะ อืม ทำตัวให้ยุ่ง โอเค ค่ะ อืม อือ อ๋อ โอ้โฮ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดี แล้วไอ้วิธีที่ลำบาก ๆ เนี่ย ไปทำอะไรบ้างล่ะคะ?
ก็คือจะไปเดิน ไปเดิน ออกไปเดินโดยที่แบบไปคนเดียวอะค่ะ ไปคนเดียวแล้วพอ เราไปคนเดียวปุ๊บเนี่ย สมองเรามันต้องโฟกัสที่การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งแท็กซี่ หรือว่าการเดิน อย่างเงี้ยค่ะว่า มัน ต้อง ไปทางไหน ไปเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวายังไง ต้องสัง จุดสังเกตอะไร ถึงจะไปเจอจุดที่เราจะไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ มันก็เลยทำให้สมองเราอะ มันไม่ว่างเกินไปอะค่ะ
อืม อ๋อ ค่ะ อือ ค่ะ

อยากจะทราบจังเลยอะค่ะว่า เวลาที่คุณเจอสถาน การณ์ อะค่ะ คุณมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกตัวเอง ในความคิดถึงบ้านได้ยังไงบ้างอะคะ? พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม คะ?
อ๋อ ค่ะ ถ้าเกิดว่า เป็นเรื่องของความคิดถึงบ้านนะคะ ก็จะเกิดกับตัวเองใน ใน 2 ช่วงเนาะ คือเป็นความคิดถึงบ้าน แบบระยะยาว ก็คือการที่เรามาอยู่ ที่กรุงเทพอะค่ะ แล้วบ้านเกิดจริง ๆ อะ อยู่ต่างจังหวัด แต่เราก็มาอยู่กรุงเทพแบบถาวรเลยอะนะคะ อันเนี้ย มันก็เป็นความ คิดถึงแบบว่ายาว ๆ เลย แล้วก็มันจะมีอีกอารมณ์หนึ่ง ที่เป็นความคิดถึงบ้านแบบชั่วคราว คือเวลาที่เราต้องไปทำงานต่างประเทศอะค่ะ เอ่อ ค่อนข้างจะนานหน่อย อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไปแบบไป สัก 1-2 อาทิตย์แล้วกลับ อย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นก็จะมีวิธีเกา จัดการความคิดถึงในอีกแบบหนึ่งอะค่ะ 2- 2 แบบเนี้ย เราว่า มองว่ามันไม่เหมือนกันน่ะค่ะ
ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ คุณพูดมาเนี่ยค่ะ ก็เป็นความคิดถึงที่น่าสนใจนะคะเนี่ย มีการแยกได้ 2 ประเภทด้วย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทราบเลยค่ะว่า การคิดถึงบ้าน ในขณะที่คุณทำงานอยู่กรุงเทพ อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะ มันจะเป็นการคิดถึงประมาณไหนอะคะ?
คะ? คือมันเป็นการคิดถึงบ้านแบบ คิดถึงพ่อ แม่ คิดถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของเรา ตอนที่เราอยู่ที่บ้านเกิด คิดถึงอาหาร อะไร โดยเฉพาะอาหารเนี่ย คือ คือจะคิดถึงมาก ๆ เลยนะ เพราะว่า อาหารในภาคใต้กับในกรุงเทพเนี่ย มันก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอะค่ะ มันก็จะแบบว่าเป็น เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องราวของชีวิตประจำวันมากกว่าอะค่ะ ก็จะต้องแบบบริหารจัดการ ในเรื่องความคิดถึงเหล่าเนี้ยอะค่ะ โดยที่
อืม โอ้ ค่ะ